Purtroppo sì. Purtroppo sì perché è l'unico modo per imparare, <chuckles> perché quando ti manca da dagli allenatori, dai coach, e ti mancan proprio le conoscenze e ti e vuoi capire perché altre persone sono migliori di te, no, perché se sei competitivo hai questa spinta nel dire: "Beh, però io voglio essere forte. Perché lui è più forte di me? Perché schiaccia più forte di me? Non lo capisco, tanto non è molto più grosso" magari è magro come me "perché comunque è così forte?" Esatto, ehm, interrogandosi tantissimo sul perché e dannandosi fino allo sfinimento, poi si scopre. <chuckles> Questa è un po' la risposta.
Mh. <laughs> Sì. Eh, certo. Eh, eh allo E perché? Mh. <laughs> Ho capit E quindi, mhmm, sei un un giocatore di di pallavolo migliore o oggi.
Mh, sì. E lentamente, è un processo graduale chiaramente, non è che dall'oggi al domani si impara tutto, soprattutto perché ripeto, gli schemi motori da adulti sono più difficili da imparare, è più difficile cambiarli perché poi la pressione della partita, la pressione del fare bene subito, ti porta sempre a regredire. Perché magari nel breve periodo spesso quando si disimpara un qualcosa si diventa peggiori, no, quindi io voglio iniziare a s
Ah! Chiaro. Eh, immagino. Eh, certo. Perché quello era una certezza così adesso devi imparare qualcosa completamente nuova. Chiaro. Capito i il processo.
Esatto. Esatto, sì, sì. Ma p proprio immaginati prima ha hai svolto per anni e anni lo stesso movimento, ehm, di schiacciata che era okay, cioè non era buono, ma era, ehm, abbastanza buono da ehm, da fare più o meno bene e nel momento in cui vuoi imparare a sfruttare più la rotazione del corpo, ehm, chiaramente sei o e regredisci.
Mh. Sì. Ab doverlo abbandonare completamente. Eh certo, è co è come è come tirare dal basso. Insomma è come <chuckles> eh? O o no?
Esatto. C <chuckles> Certo! Cioè, ehm, s sì, sì, cioè, si si riparte proprio dall'inizio come i ehm, riimparare l'ABC e quindi all'inizio è più difficile.